てことは粘り勝ちというか、あの、逆に言うとそのぐらい耐えないと通してくれないわけですね。
うん。 そうですね。その時に、やっぱりこう、周りもあんまりいなくて、空いてた関係もあって、あっちもちょっと粘ってみようって思ったと思うんですけど、はい。でも自分もさらに粘ったので、そこその時は大丈夫でしたね。
ああってかん はい。 あ、なるほど、はい。 いや。はい。ええええ。 うんうん、なるほど。
はい。
ええ。でもなんか、きっと、騙されてる人が多いんですかね、やっぱり。
そうですね。なんか、聞く感じだと、ほんとにこう、なんかバスとかで、団体で来て、もう、1列に並ばされて、1人ずつ、こう、100ペソを、こう、徴収してひような、なのでもう、時によっては、ままあ、毎日、こう、100人とか200人の列ができて、そこで全部回収されてく、みたいなことも書かれてましたね。
うん。 ええ。 ええ。 うわ。 はい。 ええ。 いや、そうですか、うわ。
はい。